O zaman gece, evet, eee, şimdi onu söyleyecektim. Gece caz dinlemek demek ki s s acaba, seni, böyle, şeyde, hem dinginleştirip hem de uykuya hazırlıyor olabilir mi caz? Daha sakin mi uyuyorsun mesela dinledikten sonra?
İyi geliyor demek ki. Hımm. Olabilir. Eee, olabilir. Tabii ki, o da olabilir. Eee, ama, i i yani, mesela, bir uyku problemim yok. Genelde her gün belirli belirli bir saat aralığında uyuyorum ve, eee, belirli bir saatte genelde yatağa giderim. İşte gece 00.00-01.00 çok bilemedin, hani, böyle, ekstra aralarda 01.00'i, bazen 02.00'i bulurum. O yüzden, hani, müziği hiçbir zaman aslında şey için, eee, uyumak için bir araç olarak genelde kullanmıyorum ama, eee, geceleri, geceleri bence sakin müzik seçmemin, yani, bilinçsizce ya da bilinçli, farkında değilim ama bence onun sebebi herhâlde gece olması ve uykuya gidecek olmam. Yani, eee, hızlı bir tekno müzik, oturup böyle partileme hâline girmiyorum, yani. <chuckles> Evet.
Hı hı. Hı hı. Hı hı, anladım. Hı hı. Olabilir belki. Evet, yani. <chuckles> Aynen, anladım. Peki, şey, eee, şimdi, eee, dedin spor yaparken mesela daha hareketli bir müzik dinliyorum, işte, akşam caz dinliyorum. Bunları mesela oluşturduğun bir, eee, pa eee, müzik listeleri var mı? Uy kullandığın uygulamalar, hani, bazı uygulamalarda oluyor ya, işte, mesela, spor listesi yapmışsındır, spora gidince onu kullanırsın, eee, dinlersin, o listeyi dinlersin veya yola çıkmışsındır arabayla bir yol listen vardır, mesela, böyle şeylerin de var mı?
Hı hı. Evet. Evet, evet. Tabii ki. Eee, ben de bir, iyi bir Spotify kullanıcısıyım. Kendime ait listelerim var. İşte, o listelerde aynı senin söylediğin gibi, mesela, bir tane, işte, kendi kendime mixed up diye, mesela, işte, hani, karışık diye bir tane liste yaptım. O liste içinde her şey olabilir. Yani, kendimi hiçbir müzik türüyle sınırlamıyorum ama içindeki her şey, eee, yüksek tempolu. Yani, hızlı, canlı bir rock da olabilir, elektronik müzik de olabilir, pop da olabilir ama genelde onların, böyle, eee, özellikle spor yaparken ya da, işte, yürüyüş yaparken, eee, beni canlandıracak, aynen, aynen, öyle şeyler olduğuna dikkat ediyorum. Bir de, tabii ki, onun dışında, işte, demin bahsettiğim, eee, klasik caz ya da new caz dediğimiz biraz daha günümüz modern cazından oluşan listelerim var. Bir tane, eee, yavaş tren diye, eee, yaptığım bir liste var. Onun içindeki, mesela, her şey sadece çok tatlı sakin müzikler. O işte gün içinde ya da, evet, evet, böyle, mesela, çünkü o da benim için bir mizansen, hani, bir trenin, eee, bir ovada, yaylada ya da dağların arasından yavaşça geçtiğini düşün. Orada, hani, o görüntü, o manzara karşısında duymayı hayal ettiğim müzikler gibi nedense böyle bir eşleşme yapmış kafamda görsellik ve müzik.
<chuckles> Hı hı. Hı hı. Hı hı. Motive eden aslında. Hı hı. Hı hı. Yavaş tren, hı hı. <chuckles> Hı hı. Yani, aslında, onu dinlediğinde kafanda o o gezi mi canlanıyor? Öyle, yani, mesela, onu onu çağrıştıran müzikler o zaman. Doğru mu anlıyorum?

Şimdi çaldığım bir enstrüman yok. Eee, bunun sebebini de mesela, aslında, çok merak ediyorum. Her bu bu soru bana soruldu, mesela. Çünkü bu kadar müzik seviyorsun, bu kadar senin hayatını kaplayan bir şey, hani, nasıl bir şey çalmak istemezsin? Şöyle bir şey söyleyeyim. Lisede lisedeyken lise grubumuz vardı ve ben grubun solistiydim. Ben şarkı söylemeyi çok seviyord Eee, o zaman çok seviyordum, o aralar. Şimdi artık öyle bir o yöne doğru bir yani, o şeye, bir hevesim çok kalmadı. Müzik dinlemeyi hâlâ ilk günkü gibi, çok seviyorum ama şarkı söylemeyi, eee, çok aramıyorum. Herhâlde, muhtemelen o yüzden diyorum yani, şarkı söylemeyi çok sevdiğim için, bir enstrümanı çalmayı öğrenmeyi, eee, düşünmedim hiç. Bilmiyorum şey, yani, böyle çok böyle heves etmedim; bir tek ama tek yani, her zaman bunu da söylerim. Bir şey öğreneceksem, bir enstrüman çalmayı öğreneceksem, kesinlikle ama kesinlikle davul çalmayı öğrenmek istiyorum. Beni, ııı, en çok
Hı hı. Evet. Hı hı. A. Hı hı. Anladım. Hı hı. hı. A, o rock sevdiğin için olabilir mi?
Kesinlikle, o, olabilir. Bir de davul çalmak bence, eee, aynı zamanda, ciddi bir beyin koordinasyonu gerektiriyor, fiziksel olarak yetenek gerektiriyor. O bana çok ilginç geliyor, onu yapabiliyor olmak. O yüzden de, o konu Ya, davula karşı çok ciddi bir ilgim var. Bir gün bir gün buna kalkışacaksam, bir enstrüman öğrenmeye, çalmayı öğrenmeye, kesinlikle o şey davul olacak. Buna eminim.
O, kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Anladım. O zaman aslında, bu şarkı söylemek seni, iii, daha, aaa, mutlu etmiş anladım, lis lise zamanında. O yüzden de hiç düşünmemişsin. Anladım, ma çok mantıklı. Ya, aslında şey de olabilir mi? Bu davul hem aslında dediğin gibi, çok büyük bir senkronizasyon istiyor, hem de ya, bi bir şeylere vuruyorsun ya. O bir şeylere vurmak, <chuckles> stres attırıcı bir yöntem de olabilir mi?
Evet. Evet, sanırım. <laughs> Olabilir, tabii ki. Iıı, zaten şey, eee, bunun, eee, psikolojide yapılan deneylerde, eee, şeyi var, kanıtlanmış bir yönü var. Zaten davulcular biliyorsun böyle, çok, evet, evet, inanılmaz enerji sarf ettikleri için, dediğin gibi, sürekli bir şeye vurdukları için, diğer, ııı, ins ya, diğer grup üyelerinden daha çok enerji harcıyorlar. Bu durumda da evet, daha çok yoruluyorlar ama daha çok stres atıyorlar. Çünkü inanılmaz bir rahatlama getiriyor, o tükenmişlik.
Hıı, bak, bunu bilmiyordum. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, evet, şimdi. Aynen. İnanılmaz, grubun en pozitif insanlarından olabilir, o zaman davulcular.
Evet, e Evet, aynı. Yani, tabii ki, bu göreceli bir şey. Davul, ya illa davulcu Evet, evet. Ama, evet, yani, davulcunun işi her zaman, eee, fiziken en zor olandır, grupta. O yüzden onun, eee, harcadığı enerjiyi ne basçı, ne piyanist, ne gitarist, hiçbiri harcamaz. En büy en yani en büyük işi, eee, fiziksel işi o yapıyor. Bu kesin.
Ya, tabii, yani, şimdi. Hı hı, hı hı. Hı hı. Evet.

Eee, var. Iıı, özellikle 80'li yılların şarkıları, eee, benim tam çocukluk dönemime denk geldiği için...Yani, mesela hemen şu anda tık diye sorduğun için aklıma gelen şey, mesela: Elton John'un "I'm Still Standing" diye çok bilinen klasik bir pop şarkısı vardır. E o ve onun gibi 80'li yıllara ait belki bir 10-20 tane şarkı var, özellikle onlar. Onları duyduğum anda resmen çocukluğuma ışınlanıyorum. Çocukken, işte, hani evet, anneannemle, büyükbabamla, dedemle geçirdiğim, hani, kareler gözümün önüne gelir. Ya da, işte, ne bileyim, çocukken pamuklu şeker yerkenki bir hâlim mesela gözümün önüne gelir. Ya da, işte, hani a klasik aile arabasında seyahate çıkılmıştır, çocuk arkada oturur, böyle, bütün yolculuk boyunca sıkılır.
Hı hı. Hı hı. A! Ne güzel. Hı hı. Hı hı. O zaman o o şarkı çalıyor muydu yani hep bu anılarda? O yüzden mi o ana gidiyorsun?
Evet, evet, evet. O yıllarda bu şarkılar radyolardı, çok çalıyordu. O yüzden de benim kafamda, ııı, öyle bir yer etmiş. Ne zaman ki bu şarkıyı duysam sekse özellikle 80 yılların o pop şarkılarını duysam hemen ge oralara, hemen oralara ışınlanıyorum. Yani, o çocukluğuma gidiyor. Bu otomatik yani, kesinlikle bilinç dışında refleks ve hareket gibi. Evet, e aynen, olan bir şey.
Hı hı. Hı hı. Bilinç dışı anladım. Sana kendini iyi hissettiren anılara götürüyor aslında. Peki bunun tam tersi olan durumlarda var mı? Mesela bir şarkı dinlediğinde çok, böyle, eee, olumsuz bir anıyı, negatif bir anıyı hatırlatan, eee, müzikler de var mı şarkılar?
Kesinlikle, kesinlikle. Eee, şöyle: Bana kendimi kötü hissettirecek bir şeyi zaten dinlemem. <chuckles> Yani oturup, ııı Yok yok. Ha ha. Evet ama, okay işte, aynen bunu söyleyecektim. Diyelim ki, hani, benim kontrolüm dışında bir yerde gidiyorum ya da bir mekâna girmişim ve o müzik çalıyor. Ve o müziğin, mesela atıyorum, eee, bir kız arkadaşımla daha önce, hani, ayrılmışım. İşte, diyelim ki çok güzel bir ilişki yaşamışız ve ayrılmışım. Ve onunla o ilişkiyi yaşadığımız dönemde mesela o şarkıyla alakalı bizim bir anımız var. Ve bana onu hatırlatıyor. Eee, bu tabii ki, yani, kötü hissettirmek belki biraz, eee, fazla, hani, bir şey olabilir, fazla negatif bir tabir olabilir ama bir anda böyle bir şey olabilirim. Hani, böyle, bir küçük bir burkulma, küçük bir şey, içimin, eee, minik bir cız evet, bir cız etmesi bravo, aynen öyle bir şeye yol açabilir. "A! İşte, şu kişi vardı hayatımda, ne güzel şeyler yaşıyorduk ama, işte, şu şarkı da, eee, ne güzeldi." falan filan. Ya, böyle bir karışık duygulara sebep olabilir ama genelde negatif anlamda.
Diyen doğru da ama mesela yolda gidiyorsundur, çalıyordur mesela kulağına. Onun gibi. Hı hı. Hı hı. Hı hı. He, anladım. Hı hı. A Ha ha. İnce sızı. He he. <giggles> Ha ha. Ya o za hı hı. Yani, şu an, eee, bayağı müzikle iç içe olduğunu anlıyorum ve müziğin hayatının her anında. O zaman şey diyebilir miyiz, müzik ruhun gıdasıdır senin için?